Hola, ¿cómo te va?
Hola, todo muy bien. ¿Y a ti? ¿Qué tal?
Bien, oye, fíjate, necesito un consejo, ¿te puedo hacer una pregunta?
Claro.
¿Cómo mantener la chispa en una relación a largo plazo?
Uy, qué buena pregunta, eh, muy interesante. Fíjate que, a largo plazo, pues, yo creo que sí mantener la chispa es muy importante, justamente para no perder como que esta conexión, ¿no? Yo creo que, las pequeñas acciones nos ayudan del día nos ayudan también como que, la relación siga floreciendo. Es como cuando dicen, ¿no? Como que: "Una relación es como una flor, que hay que regarla todos los días". <chuckles> Y para mí, creo que es eso, o sea, como que mantener la chispa puede ser también con pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, si a tu pareja le encanta el helado, <chuckles> pues creería que también sería una buena manera, ¿no? De que tengas tu helado ahí también siempre, o chocolates, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi esposo le encanta el chocolate, entonces, cada que que voy al supermercado, eh, como que paso por esta sección de chocolates y ya sé cuáles son sus favoritos, entonces, son como que estos detallitos chiquitos, que ya sé que cuando él lo va a ver, cuando abre el cajón, es como: "Uy, mi chocolate". Y además es como que no es cualquier chocolate, sino es el que le gusta más, ¿no? Así de este Milka versión, eh, fresas con cre
Ajá. Claro. Claro, sí, definitivo. <laughs> Sí, sí. Okey. A ver, sí, ¿cómo cuáles? Ajá. <chuckles> Claro. Ajá. Le llevas un detallito. Ajá. <laughs> Claro. Uy, el Milka es buenísimo, sí.
eh, sí, y es como de, es que es ese, o sea, habiendo tantos chocolates, pero es como justo el que le gusta.
Claro. Sí, sí, sí, el el tener a esa persona como en mente, ¿no? Y finalmente, con esos detallitos chiquitos, pues se lo demuestras.
Exactamente, o Sí, sí, sí, o, por ejemplo, eh, yo soy mucho de, de escuchar música, entonces, de repente es como que, bueno, le mando la canción que estoy escuchando, de que: "Mira, esta canción me, me recordó a ti". Y pues resulta que es una canción romántica, ¿no? Yo creo que es como como mantenemos la chispa y pues bueno, nos ha funcionado que ya llevamos 8 años juntos. <chuckles>
Ajá. Ay, qué bonito. Ajá. Órale, qué romántico, muy bien. Ah, superbién, felicidades. Sí, yo creo que las cosas van cambiando, ¿no? O sea, finalmente, cuando, no sé, estás de novio de una persona, eh, no sé, los detalles, pues, son distintos, eh, quizás sean más más elaborados o más grandes o o qué sé yo, salidas o cosas así, pero no sé, cuando ya empiezas a llevar mucho tiempo y ya vives con esa persona, eh, hay veces que no tiene que ser así como el superevento o la cosa superelaborada, porque, digo, finalmente, pues llevas ya mucho tiempo, pero detallitos así son son como padres, ¿no? No sé, dejar alguna notita. Me a mí me gustaba cuando mi esposa así de repente que me dejaba notitas, ¿no? Y era como como bonito, eh, o o ese tipo de cositas, ¿no? De que abro el congelador y, ay, mira, está mi mi helado favorito. Este, o detallitos así son, son bastante buenos.
Sí, muchas gracias. Ujú. Sí. Ujú. Si. Ándale, despampanante. Ujú. Si. Ándale. Ajá. Claro. Exacto. Sí, porque, como dices, ya cuando es una relación de ya de tiempo, pues sí, como que a lo mejor esos des detalles de de las primeras citas, pues, puede ser que ya se vayan perdiendo o a lo mejor que ya no sean tan frecuentes como antes, y entonces ahora ya es como que uno empieza, en las pequeñas cosas del día a hacer notar, ¿no? Como para mantener la chispa, como dices, el el hacer una notita, por ejemplo, ¿no? Y recordarle a esa persona, eh, cuan que todavía, a pesar del tiempo, te importa, ¿no? Y que sientes que hay sentimientos por ella. Ujú, y y viceversa, ¿no? También creo que es importante, es parte de de 2 partes.
Ajá. Claro. Ajá. Sí, definitivo. Ajá. Claro, justamente y piensas en esa persona. <chuckles> Sí, sí. Sí, no sé, y también a mí algo que me gusta hacer es, eh, qué sé yo, cada que me voy o cada que salgo de la casa o cuando nos acostamos, como darle un besito así, aunque sea en la ca en la frente o cositas así, eh, no sé, es algo que a mí me gusta hacer y me gusta, eh, que se me haga costumbre, porque, pues, no sé, son como pequeños detallitos que igual, y cuando ya llevas demasiado tiempo con esa persona, hay veces que ya igual como que la cercanía física ya no es lo mismo a cuando llevas un par de meses, ¿no?, de de conocerla.
Ujú. Ay, sí. Ujú. Claro. Ujú. Se pierde, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Yo a p a mí algo que, ahorita que estás diciendo eso, como de de este contacto físico, por ejemplo, a mí algo que me gusta hacer también, no importan los años, es como salir y que vayamos de la mano. O sea, digo, no tiene que ser todo el tiempo porque a veces, pues, es imposible, pero sí como que tener este detalle todavía de: "A ver, eh, hay que darnos la mano", un, pues, un ti un ratito aunque sea, pero se me hace que es como un también un gesto lindo.
Ajá. Ajá. Ah, okey. <chuckles> Claro. Claro. Sí, sí, sí, aunque sea un ratito. Claro. Oye, ¿y tú también eres como de de repente hacer como sorpresas, como viajes sorpresas, o o qué sé yo, a lo mejor algún concierto, o alguna película, o algún restaurante que recién abrió, y de repente hacerle como la sorpresa de llevarlo sin avisarle?
¿No? Ujú. Sí. Sí, sí, sí, sí me gusta, eh, sobre todo, creo que más viajes, eh, ahorita se ha vuelto un poquito complicado, pues, por el trabajo, ¿no? Pero pero sí re realmente hemos tratado como de viajes sorpresa, como de apa a arregla tus cosas, porque nos vamos y es como de que: "¿A dónde? espérate", ¿no? <chuckles> Y y, pues, no tiene que ser Sí, y digo, no tiene que ser, no sé, eh, tan, tan, tan lejos, pero sí, un viajecito que nos ayude a salir de la rutina, creo que también es es muy divertido, y también como que nutre mucho la relación, ¿no? por ejemplo
Ajá. Claro. <chuckles> Sí, sí, sí. Pero es padre, ¿no? Es como la incertidumbre. Claro. Sí, sí. Sí, bastante. Sí, porque es importante mantener como actividades también divertidas, ¿no? para que las cosas no sean monótonas y se acabe volviendo súper aburrido.
Exacto. Sí, sí, sí, o, por ejemplo, eh, ahora que tuvo el cumpleaños, me dice como: "Es que ¿sabes que? que no quiero yo no quiero celebrar este año, quiero algo más tranquilo". Eh, pero yo como que notaba como que como que sí quería, y como que más n era más como que por tiempos y que no quería organizar. Entonces, yo me di a la tarea de organizarle una fiesta de de cumpleaños sorpresa y Ajá, invité a sus amigos, o sea, me hice un grupo ahí con sus amigos y y, pues, sí fue como que todo muy muy bien escondidito. Y ya al final, o sea, fue como que para él, guau, la sorpresa y, pues, eh, también estaba como super contento de que todos sus amigos pudieran ir, eh, y pues también fue como que para él, también fue como Sí, sí, sí, como que él también ahí dice: "Es que de verdad aprecio mucho lo que hiciste por mí, porque pues, o sea, como que esta fiesta sorpresa que yo ni ni por n no me no me la esperaba". Exacto.
Ajá. <chuckles> Claro. Sí, sí, sí. Ay, qué padre. Ajá. ¿Invitaste qué, amigos y así? Ajá. Claro. Ajá. Sí, me imagino, pues, sí fue un buen momento, ¿no? Claro, ni siquiera se le había ocurrido, ¿no? y decía: "Ay, qué flojera hacerlo, pero, pues, sí me hubiera gustado". Que también es bien importante conocer, ¿no? a la persona, porque, digo, he escuchado casos de, ¿no? yo creo que eso más que nada siempre pasa como en los noviazgos, ¿no? de que todavía no conoces bien a la persona y acabas haciendo algo que igual y no disfruta, ¿no? como una fiesta sorpresa o hacerle una sorpresa y y chocan en en en eventos, pero yo creo que eso pasa cuando recién se conocen, ¿no? pero ya cuando tienes mucho tiempo, o sea, como que las cosas se se saben por intuición más fácil, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y a tí? Ujú. Ah, bueno, sí. Ujú, ujú. Sí, sí, es que sí es bien cierto lo que dices, como que uno tiene que conocer bien a su pareja, ¿no? porque, pues, también, o sea, no le vas a organizar una fiesta sorpresa cuando sabes que no le gustan la sorpresa, ¿no?, o no sé, no le vas a comprar, a lo mejor, chocolate si sabes que no le gustan, o que le hacen daño, o que ya ves que dicen: "No, es que luego me sacan acné", y yo qué sé, pues bueno, ahí sí tratar de evitar estas cosas, ¿no?
Claro. Claro, sí, definitivo. Claro, sí, definitivo. <laughs> Claro. Oye, y a ver, y me pongo a pensar ahorita también con el tema de de la tecnología, y redes sociales, y eso, ¿ustedes son mucho de redes sociales y de mandarse mensajes o o de, qué sé yo, subir fotos y cosas así?
Sí. Ujú. Pues, la verdad fíjate que no. Al principio de la relación sí eramos mucho de de estar subiendo ahí cositas. Yo creo que más bien ha cambiado porque ya los dos no usamos tanto las redes sociales. Como que, la verdad es que sí, pues, no sé, ambos llegamos al punto de que quitan tiempo, eh, claro, sí, de vez en cuando sí, ¿no?, eh, te metes para, pues, para ver qué hay de nuevo y demás, pero pero así como ya compartir tanto en redes, ya no. Y Ándale. Sí, sí, sí, que ahí todos veían, ¿no?, y que, ay, que le daban el like. <chuckles> Ándale. Pero por ejemplo, en en en WhatsApp, pues sí, ¿no? o sea, como que es 1 de nuestros canales de conversación del del día, eh, pero pues, no sé, como que ya también somos más de: "Bueno, cualquier cosa, mejor nos llamamos", que es más directo porque no estás ahí escribiendo todo el tiempo nada más en en WhatsApp, pero sí, de repente es como que: "Bueno, le mandaré un un mensajito bonito", ¿no?, cursi. Como que también siento que eso reaviva también la la chispa, ¿y tú? ¿sí eres de también de estar subiendo fotos o?
Ajá. Okey, qué bueno, sí. Aja, sí, definitivo. Claro. Ajá. Sí, como cuando eras novio que le ponías ahí el poema gigante, y la canción, y la foto. <chuckles> Los piolines con corazones. <laughs> Ajá. Claro. Sí, sí. <chuckles> Es bonito, claro. Sí, definitivo, em No, tampoco, eh, o sea, fíjate que al principio sí sí luego me salen como los los recordatorios, ¿no?, de hace 10 años, sí, y guau, o sea, yo creo que todo lo sí, ya ya tenemos, ah, 12 de conocernos, 6 de casados y como diez de vivir juntos, sí, ya ya tenemos un rato, este, entonces, sí nos aparecen luego los recuerdos, pero ya últimamente, la verdad es que no. Ay, a mí, yo sí me como que me gusta mucho el tema de redes sociales y comparto ahí luego con con amigos y eso, este, pero no, como que ya ya no ya no tanto porque también ella no utiliza mucho las redes sociales. Entonces, no sé, como que se fue. De vez en cuando, ¿no?, compartimos algo o o subimos alguna foto, pero no, la verdad es que ya no ya no dependemos Sí, no no, ya no como antes.
¿No? Ay, sí. Sí, sí, sí, guau, ¿ya tienen 10 años? Ujú. Guau, ya tienen bastante tiempo. Ujú. Ujú. ¿Sí? Okey. Sí, sí, sí. Ya no como antes. Sí, pues, es que también, y creo que es válido, ¿no? también como tener esta privacidad, ¿no?, eh, no sé si tu esposa sea de Polonia
Claro. Sí, sí es bueno. Eh, sí, sí, sí, sí.
eh, que es que es yo siento que en general también como que, eh, los europeos no están tan ligados a a las redes sociales.
Sí, justamente. Sí, también va varían mucho, luego también, el las redes que se usan y eso, ¿no?
Entonces, también Sí, sí, sí, porque, por ejemplo, no sé, yo yo sé que acá también es, bueno, al menos en Alemania mucho de usar Snapchat, y y yo tengo, pero digo: "No, realmente yo ni lo uso".
Ajá. Claro.
Te podría decir, si soy de redes sociales, a lo mejor usaría más Instagram. Pero yo sé que acá hay muchas personas que dicen: "Ay no, eso no". Como que sí varía mucho dependiendo de la región.
<chuckles> Sí. Sí varía bastante. Sí. Y aparte, ahorita como ya también tenemos como, ah, un un hijo, es como que más bien como ponemos ya cosas en familia o de nuestro niño y nos compartimos así como de: "Ay, mira fíjate esta o esta", ¿no?, de que tomamos hace unos meses. Pero sí, sí, pues, va va yo creo que que variando. Y finalmente, pues, no sé, luego el tema de redes sociales acaba siendo como muy fake todo, ¿no?, y no vale la pena dedicarle tanto tiempo a eso, ¿no?
Sí. Ujú. Sí. Sí, totalmente, porque también yo siento que solo es como para, pues, algo para apantallar, digamos, ¿no?, aunque no tiene que ser muchas veces, o sea, lo que ves en redes sociales no significa que sea real. Entonces, yo creo que mejor quedarse con lo que ustedes tienen, o sea, muy de ustedes en su vida privada y, pues, no es necesario siempre estar ahí posteando también.
<chuckles> Claro. Sí, justo. Ajá. Claro. Oye, y a ver, y pensando, ¿qué actividades son como que que te gusta hacer con con tu pareja? No sé. Eh, qué sé yo, ir a cenar, al cine, jugar videojuegos, sus juegos de mesa, algo por el estilo. ¿Qué tienen?
Pues, mira, la verdad como que nos gusta hacer, a ambos nos gusta hacer hiking. Entonces, de repente nos vamos y como que, pues, pasamos como el día ahí en la naturaleza. Sí somos así como de que, de vez en cuando, estar en la naturaleza, pero también nos gusta ir a cenar, o sea, ir como a o preparar también, ¿eh?, o sea, so de cocinar también y, ah, bueno, preparemos hoy algo de cenar rico y y, pues, sí, es como que también el el highlight.
Okey. Okey, qué padre. Ajá. Claro. ¿Como que cocinan juntos? ¿O hay uno que es? ¿Sí? Ah, qué bien.
Sí, cocinamos, coci A veces a veces puede ser que a lo mejor yo diga: "Yo te cocino", o él me dice: "Yo te cocino", eh, tu, casi, casi de tú vete a sentar, no hagas nada, o hay veces en que los 2 decimos: "Okey, vamos a cocinar", y y, pues, entre los 2 a gusto y comemos lo que nos gusta, y la verdad es que eso nos encanta también. O sea, los 2 disfrutamos tanto cocinar y, pues, bueno, comer también obviamente, ¿no? ¿Y tú?
Ajá. <chuckles> A gusto. Ajá. Muy bien. <chuckles> Sí, claro. Pues, mira, fíjate, yo no soy tan fanático de cocinar. Cuando me gusta hacer algo, más bien sería como a asados. Y y si es un asado, pues sí, o sea, como que me gusta y se lo preparo y se lo corto, y a ella le gusta mucho también. Pero en cuanto al tema de cocina, ella es la que más como que me conquista con con lo que cocina, ¿sabes?, como con la panza.
Okey. Uy, qué rico. Ujú. Con la cocina. Oye, ¿y cocina como comida de Polonia?
Eh, pues, es es una buena haciendo mezclas de todo. O sea, imagínate que alguna vez me acuerdo que en un tiempo vivíamos en República Dominicana y no había tanto como acceso a productos mexicanos en ese entonces.
Okey. Ujú, ujú.
Y y o sea, en la casa, pues, no habían salsas, ¿no? No había nada como para para hacer una salsa real. Había tomate, pimiento, cosas así. Y de repente un día me me despierto un fin de semana y y me me trae unos chilaquiles. Y yo, <smacks lips> "Ah, caray, ¿cómo hiciste esos chilaquiles?, ¿no? Si no había salsa". Y me dice: "Ah, ya sabes, yo yo me lo invento". Entonces, eh, ella se ha acomodado mucho a a mezclar como recetas. Como hemos vivido en varios lugares, como que nos hemos acomodado en en ir mezclando recetas de de todos los lugares, y y es buena con los sabores. Entonces, ella es la buena con el tema de de cocina.
Claro. Ujú. Guau, oye, qué rico. Ujú. Sí, sí, sí. Ajá. Ujú. Oye, pues superbién, ¿no? También que que sea como que busque la manera de de conseguir los ingredientes o al menos lo que se le parezca para también cocinar, se me hace súper
Claro. Sí, sí, sí. Sí, no, es súper buena. Sí, también un tiempo vivimos en en Malasia y y, eh, fue cuando estaba embarazada ella y, este, y se la antojaba mucho un platillo polaco, pero no había el el queso adecuado, ¿no? Entonces, eh, se ideó la forma y hacíamos queso en la casa. O sea, literal, comprábamos la leche y nosotros hacíamos el queso. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí me tocó y yo le cocinaba a ella, ¿no? Porque, pues, ella estaba embarazada y no, pues, no no sentía muy bien y cosas así, y fue como como la comida que le que, no sé, ¿sabes? Cuando estás en l en el em en el en el embarazo hay cosas que te
Ah, okey. Ujú. Sí. Ah, ujú. Ah, ¿ustedes lo hacían tal cual? Guau. Oye, qué pro. Ujú. Sí, sí, sí. En el embarazo. Oye, pero sí, también eso es como que algo para mantener la chispa, ¿no? O sea, que justo ella embarazada con los antojos, ya me imagino, y, pues, tú también tratando de consentirla. Exacto, y que si no había este queso, pues, bueno, lo hacemos en casa para con tal de que tengas tu queso. <chuckles>
Sí, definitivo, claro. Sí, sí, sí. Y, pues, consentirla. <laughs> Sí, sí, ¿no?, sí, y es divertido, ¿no? Finalmente. También son buenas experiencias. Sí, definitivo. Sí, hay veces que uno tiene que ceder, ¿no? O sea, a ver, no me gusta cocinar, pero, pues, no pasa nada. Si me pides algo, claro que te lo hago.
Claro, sí, como que otra experiencia, ¿no? Así es. Sí, claro. Y sobre todo también, pues, ya como en este r en estas relaciones a largo plazo, que ya no son de unos meses, sino ya de años, pues, uno tiene que que ingeniárselas muchas veces.
Claro. Definitivo. Y irse adaptando, ¿no? Porque ya, o sea, las cosas cambian, tus gustos cambian. Entonces, siempre hay que ir adaptando para ir sacando lo nuevo y que la chispa siga siga manteniéndose, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
<chuckles> Oye, pues, gran charla y buenos buenas recomendaciones.
Igualmente, que estés muy bien.
Igual, hasta luego.